ถ้าตอนเย็นไม่ค่อยสะดวกทานเองสักเท่าไรค่ะ ส่วนใหญ่เนาะก็จะออกไปเกน กินข้าวนอกบ้านเนี่ยแหละค่ะ กว่าจะไปกิน อ่า ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้ว มันก็จะมีร้านอื่น ๆ อีก หรือบางทีอาจจะแบบ อืม เนี่ยค่ะ ก็ไปกิน AKA อะไรอย่างเงี้ย หรือบางทีก็จะไปกิน ไปกินอันนี้ สุกี้นะคะ สุกี้ รู้สึกว่าจะสุกี้เอี่ยวไถ่มั้ง อืม
อืม เหรอ? อื้อฮือ
แต่ว่ามัน เดี๋ยวเนี้ยมันไม่มี มันไม่มีสาขาเลยค่ะ มัน สาขามันหายไปแล้ว เรา แต่ก่อนเราจำได้ว่า เราจะไปกินสาขาที่เมกะบางนา แต่เดี๋ยวนี้ นี้ เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับไม่มีแล้วค่ะ คือมันมีความพิเศษตรงที่ว่า มันเหมือนคล้าย ๆ กับสุกี้โบราณ สมัยโบราณ อะไรอย่างงี้ ไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ค่ะ เหมือนกัน
อา ค่ะ อือ
แบบ มันจะมีแบบ มันมีพนักงานเขาแบบมาบริการให้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบเขาจะแบบคน ๆ ๆ อะไรให้ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พยายามแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ เขาก็จะแบบ เอ่อ เอาใส่หม้ออะไรให้ เราก็เลยชอบ อย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อ๋อ ก็ถือว่าร้านเอี่ยวไก่ ใช่ไหมคะ เป็นร้านที่ เป็นร้าน <chuckles> เอี่ยวไข่ เอี่ยวไข่ เอี่ยวไถ่ โอ้โฮ ดูชื่อจีนมากเลยค่ะ อ๋อ ไม่ค่อยถนัดภาษาจีนเลยค่ะ เอ่อ เป็นร้านที่เป็นศูนย์รวมจิตใจด้วยนะคะ แบบเป็นร้านที่นึกถึงประจำ แต่ว่าตอนนี้ก็คงหาทานได้ยากแล้ว ใช่ไหมคะ ที่เนี้ยค่ะ ขอย้อนกลับมาร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อยหนึ่ง คือเท่าที่ฟังมา ก็คือเหมือนไปทานบ่อยมาก ๆ มีที่นั่งตรงไหนไหมคะว่า เนี่ยต้องนั่งตรงนี้จะได้เดินสะดวก หรือว่านั่งตรงไหนก็ได้ เพราะว่าสุดท้ายบะหมี่ก็อร่อยอยู่แล้ว?
เอี่ยวไถ <chuckles> เอี่ยวไถ เอี่ยวไถ ใช่ ๆ พูดภาษาจีน ใช่ ภาษาจีน ใช่ ๆ อืม อืม อืม